Hello po, magandang gabi! May gusto lang po sana akong itanong sa inyo, pero bago po yun 'no? Kumusta po?
'Yon. Oh? Okey naman, 'eto ah magandang gabi rin sayo, at ah okey lang naman ako. Ano ba yung ano? Ano bang atin ba't napatawag ka?
Mhm. Buti naman. 'Yan, kasi ngayong oras na 'to, parang napapaisip-isip lang din ako at gusto ko sanang itanong sayo. Ano ba yung pinakamahirap na desisyon na kailanman ginawa mo sa buhay?
Ano yun? Naku! tawag dito? Marami, pero, kung siguro kung makakapagbigay ako ng isa? 'Yung pinakamahirap na desisyon 'yung ano? No'ng nag-karoon kami ng anak nu'ng asawa ko na ngayon.
Mm. Ah okey.
Pero tawag dito, nung time kasi na 'yun, nanganak siya sa ibang bansa. So, oo dun siya naka stay talaga sa Estados Unidos sa Amerika.
Oh. Ah, wow!
Ngayon, hindi naman kasi ako permanent resident dun kailangan kong bumalik sa Pilipinas, so matagal kami nagkahiwalay.
Ah, yun lang. Naku!
As in oo sobrang tagal talaga kasi turista lang ako eh, eh siya par permanent resident dun so, kumbaga taon yung hinintay ko para magkasama kami so
Oo. Grabe!
oo yun kat yun lang, yun ang masasabi kong pinakamahirap na desis desisyon na ginawa namin at ginawa. Oo sobrang tagal as in.
Yun naghintay kayo, gano'n. Ilang taon ba siya, gaano katagal?
Well kailangan kong maghintay ng, um, dahil kasi 'di ba pinetisyon niya ako, so mahabang proseso yun. As in taon ang hihintayin mo, oo. Yun matagal talaga kaming nagkahiwalay kaya nung nagkasama kami.
Mm. Hmm. Yun nga eh.
Lumaki na yung bata, kumbaga na marami ba akong namiss? Na, moments dun sa anak namin kasi hindi ko siya nakita nung maliit palang siya. Kumbaga nung nakasama
Yun lang. Hmm, pero meron namang ano, online na communication, video call, ganyan.
Naku, buti natanong mo yan kasi nung panahon na yun, hindi pa uso ano hindi pa ganun ka-popular ang internet nun.
Wala ba? Naku, yun lang, hirap nga talaga niyan.
Oo, long distance call pa nung panahon na yun, so, yun yung mashe-share ko tungkol dun sa tanong mo. Eh, ikaw ba, ano ba balik ko sayo yung tanong.
Hmm. Ah, ako siguro nung kolehiyo pa ako noon, ano third year na kasi ako nun, nursing yung kurso ko tapos, hindi ko kasi talaga siya gusto, kaya nag-shift ako at parang pinaglaban ko 'yon at mahirap siya kasi siyempre, patapos na nga sana ako, tapos yung mga kasabayan ko noon pa-graduate na pero ako parang magsisimula lang ulit. Pero ginawa ko siya kasi parang hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko na parang hindi ako magiging masaya kapag yun na yung tinahak ko talaga habang buhay 'no? At ayun, mahirap talaga siya lalo na siyempre hindi rin siya madaling tanggapin para sa pamilya ganun, dahil yun talaga gusto nila para sakin kaya, yun mahirap siya talaga. At yun, ah, parang
Hmm. Oo. Ah, nursing. Oo. Oo, oo. Okey. Oo. I see. Oo, totoo. Hmm. Teka lang, matanong ko lang, anong kurso yung, parang sabi mo di ba, nursing, ano pa ba yung isang kurso dapat na parang interesado ka?
Hmm. 'Yung pinag-transferan ko, pinag-shiftan ko sa Tourism. Kasi' ang gusto ko talaga, ay maging flight attendant o kaya naman parang hobby ko talaga 'yung mag-travel ganyan. Gumawa ng itinerary saming mag-kakaibigan, ako 'yung tagagawa ng ganon. Eh 'yun talaga 'yung pinaka na enjoy ko at ayun masasabi kong naging tama rin naman 'yung desisyon ko. Kasi mas masaya na rin ako ngayon dahil yun nga yung pinili ko noon. At parang yun worth it talaga yung paghihirap na ganon. Eh ikaw ba? Naging worth it din ba yung paghihintay mo na kahit ganun katagal?
Mm. Ah. Oo. Oo oo. Tama. Oo. Buti na lang. Mhm. Naku, siyempre naman. Kasi, kung mahal mo talaga 'yung karelasyon mo, kahit na gaano pa katagal 'yung taon na hihintayin mo 'yung panahon 'di ba? Kailangan tiyagain mo 'yun. Kasi nung una alam mo magk-aiba kasi 'yung parang 'pag mag-girlfriend/boyfriend lang kayo eh, alam mo 'yun? 'Yung parang 'pag wala kayong anak, gets mo 'yon? 'Di ba? iba 'yun eh kasi meron pang chance na
Mm. Oo <chuckles> hmm hmm.
Parang magkaroon ng breakup, diba?
Oo, totoo.
Pero kapag meron kayong yung meron ng sinilang yun nga may anak na iba yun, eh.
May responsibilidad na.
Exactly, diba so parang meron na kayong meron na kayong anak, alam mo yun so
Mm.
tsinaga talaga namin yun kumbaga parang mahirap pero worth it, alam mo yun yung paghihintay kasi
Yun nga. Mm.
ngayon maano kami, okay naman kami ngayon kumbaga pati malaki na rin yung anak namin, so parang masasabi namin na yung desisyon namin na yun, eh, ano, ah, malaking epekto kung ano man yung meron kaming na yun, di ba. Mm.
Hmm. Buti naman. Wow, ayan, yung anak mo ilang taon na rin dahil nabanggit mo na malaki na.
Oo, ano na nasa ano na siya ngayon, kolehiyo na, so, mm, ngayon.
Ah, okey. Ma matagal na nga yung lumipas na panahon 'no?
Oo. Matagal na matagal na ngayon
Mhm.
nabalik na naman kami dun sa ano, yung sa unang tanong mo kanina. Yung ano yung pinakamahirap na desisyon, ka alam mo kung bakit kasi, diba may kolehiyo na kami kasi Ngayon na anak diba nasa ko kolehiyo. nakahiwalay na naman siya sabi ngayon siya yung nasa Pilipinas ngayon.
Oo. Ano yun? Bakit? Oo. Ah, okey naku.
So parang
Ah, umuwi siya?
diyan siya nag diyan siya nag-kokolehiyo?
Hmm, okey. Nahiwalay ulit.
So, alam mo yun? Ulit, oo. So nandudun na naman kami sa sitwasyon na although, iba na ngayon kasi siyempre. Anak mo na yun eh, di ba? Kumbaga, magkasama na kami nung katuwang ko. Pero, hindi pa rin maalis sa isip namin yung, siyempre nag-aalala ka, yung anak mo malayo sayo di ba?
Naku. Mm, yun nga. Totoo 'tsaka siyempre namimiss mo din, dahil nga, nung mga unang panahon na, yun nga nung sinilang siya, malayo ka sa kanya nung mga bata pa siya, parang ano mas gusto mong sulitin sana yung mga taon kaso yun nga, kailangan mag-aral ta's nandito pala siya sa Pilipinas 'no? At ayun, pero wala ganun talaga yung buhay 'no, at parang yun nga, magiging worth it din naman sa huli yung paghihintay di ba?
Totoo. Tama. Tama. Mismo. Mismo. Totoo. Tanong ko lang sayo, sabi mo nung kanina nag ano, ka 'di ba? Kumbaga, masaya ka dun na masaya ka naman dun sa naging desisyon mo, 'di ba dun sa tinahak mo na na na career, 'di ba? So, nung mga time ba na yun, sino yung mga sumuporta sayo sa pagpili mo ng desisyon? Ano ba yan parang self decision mo ba yun o
Ayun. Oo.
meron pang ibang mga tao o pamilya na parang nag encourage sayo na yun ang tahaking mo?
Ah. Ah, ako, ano kasi, parang desisyon ko talaga siya para sa sarili ko. Pero merong mga taong sumuporta talaga sa akin na, parang syempre din doubt ko talaga kung tama ba yung gagawin ko noon, ganyan, at yung mga yun, mga kaibigan ko suportado sila kung may magpapasaya sakin, ganyan. Tapos nung, ah, nakapasa nga ako dun sa pinag transferan ko noon na bagong unibersidad, parang ayun, proud sila, tas ramdam mo talaga yung suporta. At sa pamilya ko naman, yung mother side ko, hindi naman sila nahirapan na tanggapin at ayun, proud din sila sakin kasi, hindi nga madaling desisyon yun at parang, natuwa rin sila na, yung pinaglaban ko talaga yung gusto ko at nakikita rin naman nila ngayon, na mas masaya ako. Pero ayun, 'yun sa father side ko yun yung naging mahirap para sakin kasi
Mhm. Tama, tama. Mhm. Oo. Oo. Nice. Oo. Yun. Tama, tama. Tama, tama. Bakit naman?
Kasi yun, ang gusto talaga nila ay yung nasa medfield tas syempre, ah, sa pag praktikal, ganyan. Yun yung ano, parang gusto nila para sakin. Pero yun, parang wala na rin naman silang nagawa dahil nga buhay ko naman din daw to, parang desisyon ko rin naman yun. Pero, ayun, parang mas masaya sana sila kung sinunod ko yung gusto nila, pero, ako yung mas masaya ngayon, ayan.
Mm. Oo. Oo. Totoo, oo naman. Totoo. Alam mo kasi ano, eh, tawag dito, medyo grey area yun, eh, na mga parang, oo nga, yun yung gusto ni tatay, alam mo yung maging successful ka sa medical field, pero ang desisyon mo kasi sa future mo, ikaw ang gagawa nun, eh. Alam mo yun, yung para bang, um, kung, ano, yung mag tama yung sinabi mo kanina, agree ako dun, kung ano yung magpapasaya sayo, alam mo yun, hindi yung hindi yung magpapasaya sa ibang tao.
Yun nga. Mm totoo kasi nakaka-drain kapag ganon, tsaka meron din akong mga ka-batch ko nga noon sa nursing na, ngayon nakikita ko na sobrang pagod talaga sila ganyan. Pero yun din naman kasi yung passion nila, kaya nakakay na nila. Pero kung sa tingin ko, ilalagay ko yung sarili ko sa ginagawa nila ngayon, hindi ko talaga kaya at mauubos talaga ako kung nanatili lang ako dun, ayan. Pero
Alam mo yun, 'di ba? Totoo. Tama, oo. Oo. Totoo. Yun 'yun, eh, yung parang 'di ba yung sinasabi nila, parang, "Kunin mo yan kasi maganda ang sahod nyan," alam mo yun? Ayun, ang question lang dun, pag ginagawa mo na yung trabaho, maganda nga yung sahod mo, na e-enjoy mo ba?
Yun nga. Yun nga eh, mm.
'Di ba so.
Tama, pero matanong ko lang din sa iyo kung mababalik mo ba yung panahon papayag ka pa rin na gawin yung parehong desisyon bakit oo, bakit hindi?
Ah, yung siguro yung sa amin, tawag dito um, medyo ano yan eh 50/50 yung sagot ko dyan eh, alam mo yun. Kasi unang-una hindi talaga ako pupwedeng mag-overstay. Kasi nung time na pumun na binisita ko sila dito sa ibang bansa, nung nanganak na siya, alam mo yun, ay bago pa siya manganak parang hindi ako pwedeng mag-overstay kasi alam mo yun, masisira yung mga plano namin sa petisyon eh alam mo yun. Mas baka mas lalong hindi ko sila makita. Oo so, kailangan talagang umuwi ako eh, kasi kailangan dumaan ka sa proseso ng legal, 'di ba. So, kasi kita mo ah, kung nagdesisyon na akong mag-stay dito dahil sa kagustuhan ko lang makita ko yung paglaki nung anak namin.
Mm. Mm. Yun nga. Totoo, mahirap hmm. Tama hmm. Mm.
Baka naman yung le egal status ko dito maapektuhan.
Yun nga,
Paano kung ipa-deport ako at sinabi sakin na "Nag-overstay ka lang hindi ka na pwedeng mag-stay dito." 'Di mas lalong nasira yung plano namin.
Oo, ang hirap kapag, gano'n.
'Di ba? Oo, so, okay na yun, na dumaan ako sa butas ng karayom medyo pinaghirap para bang naghirap muna akong magtiis ng ilang taon.
Hmm.
At least ngayon, ginhawa naman, alam mo yun, yun nga lang medyo late na, na kumbaga wala hindi ko na nakita yung paglaki ng anak ko, alam mo yun, na-miss ko lahat, 'yun.
Mm. Hmm. 'Yun lang.
Namiss ko yung pagkarga-karga sa kanya, pero, hindi pa naman huli 'yung lahat ngayon, kumbaga, ngayon nalang ako babawi, 'di ba?
Totoo, ayun nga, 'tsaka mahalaga na kasama mo pa rin siya, 'di ba, at yun nga may mga marami pang pagkakataon para bumawi at kahit, kahit nasa Pilipinas siya 'tas ikaw nandiyan, na may teknolohiya naman na ngayon, pwede nang mag-video call hindi katulad dati, 'di ba, na sabi mo nga wala pa talaga oo, iyon.
Totoo, m mismo. Mismo. Totoo. Struggle nung oo, oo. Eh, ikaw naman sa iyong ibalik ko sa'yo 'yung tanong mo.
Ako?
Paanong oo, ah.
Siyempre ano, ayun, papayag pa rin ako.
Sa tingin mo mas maganda ba ang bu mas maganda ba ang buhay mo kung kinuha mo 'yon pagne-nursing?
Siguro mas malaki ang kita pero 'yong kaligayahan ko 'yon 'yong hindi ko maga-guarantee talaga kasi 'yon nga, ang hirap naman na marami kang pera pero pagod ka, drained ka, hindi ka masaya kahit anong gastos mo gano'n, pagod ka pa rin, eh, 'di parang wala, eh, ang hirap kapag wala ka ring oras para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay, 'di ba, eh, hindi rin natin masabi kung hanggang kelan lang, 'di ba, 'yong mga mahal natin, 'di ba, s mga tao sa paligid natin, 'yon 'yong isa sa pinakapinahahalagahan ko talaga kaya ayun, ah, dapat oras talaga para sa sarili at sa iba at kapag pinili ko pa rin 'yong ano, landas na 'yon, mawawalan talaga ako ng oras kaya hindi ko siya pinagsisisihan at mas masaya talaga ako ngayon, ayun.
Hmm. 'Yon. Tama, tama. Ma Naku, oo. True. Mismo. Tama. 'Yon. Eh, salamat sa ano, ah, sa mga kwentuhan natin at mga sina na-share mo; marami akong natutunan sa'yo, salamat talaga.
Ako rin ang dami ko ring natutunan sa 'yo at ayun, magiging worth it nga talaga kung meron tayong mga ginagawang ganitong desisyon 'no, ah, 'no 'yon, maraming salamat ulit.
Tama, tama. Ayun, salamat din sa'yo at, ah, i-enjoy mo 'yong gabi mo at, ah, mabuhay ka kaibigan, salamat ulit.
Ikaw rin, paalam, ingat ka.